Nah, ketika Kakak udah mulai membiasakan diri nih untuk, eee, bisa kebiasaan barunya yang memang benar-benar pola hidup sehat gitu ya. Ada nggak sih Kak tantangan-tantangan yang Kakak hadapin selain cuaca dan mungkin kondisi badan gitu? Mungkin kayak mood atau, eee, faktor-faktor lain, kesibukan kerja atau apa gitu yang menjadi penghalang mungkin buat Kakak untuk melakukan aktivitas ini?
Eee, tantangan seperti mood ada, pernah pernah, eng Kak, ada mak e sebel ide ya masalah itu kadang bangun pagi itu males, males bangun, heeh heeh.
Nah iya. Itu kayaknya kebiasaan semua orang ya, ketika udah komitmen tapi males bangun paginya git
Iya Kak, heeh. Apalagi kelama soalnya karena hanya masalah sepele. Kalau nggak tuh mungkin karena kebablasan malam tidurnya, ah, tuh udah malas sih Kak, soalnya, wah udah jam 12.00 jam 1.00 nih. Karena karena aku rutin tuh, bangunnya kan pinjam pan jam 5.00 tuh. Kan, eee, ibadah dulu, sholat dulu gitu kan, awa habis itu baru biasanya baru start, gitu kan. Jadi, eee, ah, ini kalau makan telat nih, walaupun bangun pagi, tapi kan badan nggak enak jadinya, kalau telat, heeh. Udah fresh Kak, heeh, itu dia. Lebih ke situ sih Kak.
Iya iya. Iya, kur kurang fresh ya, kurang segar badannya, heeh. Nah itu apa sih yang Kakak lakukan ketika menghadapi masalah-masalah seperti itu? Eee, kayak ketika rasa malasnya itu muncul gitu, apakah Kakak, ah, ya udahlah besok aja atau, eee, nggak boleh nih harus konsisten gitu, apa sih yang Kakak lakuin?
I iya nggak ada i nggak ada, maksudnya ke yang yang kayak tadi, ya udahlah, mau gimana, ah, udah nggak hari ini, hari ini skip dulu lah, paling gitu aja sih, nggak nggak maksain diri sih Kak. Nggak maksain diri, heeh, karena, mmm
Oh, nggak memaksakan diri ya? Oke oke. Nah, kalau untuk komitmen sendiri terhadap kan itu kan, eee, memang kebiasaan Kakak sendiri ya? Terus gimana caranya Kakak berkomitmen ke diri sendiri gitu agar, eee, apa yang Kakak mulai itu benar-benar bisa berjalan se berkelanjutan gitu?
Mhm. Mhm, cara komitmennya sih ini sih Kak ya, eee, aku ngelakuin itu pasti ada ada dasar yang aku, pegang gitu loh. Aku lebih ke, ini untuk aku dan keluarga sih, nah itu aja sih Kak. Karena kalau misalnya, e karena aku juga ini kan, aku juga pengen mungkin kata-katanya sederhana nih. Tapi aku pengen pengen ini, mmm, soalnya, pengen, eee, tetap, eee, ngelihat anak aku nanti tuh sukses ketika aku tua sih gitu, pengen main lama, ba heeh.
Iya, apa tuh? Wah berarti bener-bener mikirin kesehatan karena mikir biar bisa eee, kalau sehat kan mudah-mudahan bisa berumur panjang dan bisa melihat, tumbuh kembang anak sampai besar gitu ya. Wah motivasinya itu sangat kuat sekali ya, Kakak, yang memotivasi Kakak untuk akhirnya terjun untuk memulai kebiasaan baru jalan sehat ini ya?
Iya iya, Kak. Iya, heeh. Tumbuh kembang anak dengan maksimal, iya.

Enggak sih, Kak, kalau memang lagi kalau di luar itu, eee, jarang sih kita. Malah kita mi takutnya mikirnya, karna ya repot juga kan, kalau misalnya kita lagi liburan. Soalnya kan kita berangkat cuman Sama anak, Kak, kalau kita jalan ini anak kadang juga nggak bisa ngikutin kan gitu. Enggak ada yang jaga juga gitu.
Oh, oke oke. Oh, iya iya. Nah, pernah gak sih, Kakak, tuh berada di tahap yang kayak, eee, mau menyerah gitu. Karena udah kayak, ah, capek juga ya, ternyata jalan pagi setiap hari, pernah gak ada di momen seperti itu? Terus apa sih yang, Kakak, lakuin untuk kembali ke ritmenya dan mengembalikan semangatnya itu biar, eee, nggak enggak jadi putus itu kebiasaannya itu?
Oh, ada. Ada, Kak, itu masa transisi, itu di, 1 bulan atau eee, 1 bulan awal deh gitu kan, itu
Heeh.
Berat banget itu. Aduh a aduh, malas nih jalan pagi. Duh, bangun paginya, hari pertama tantangan gitu kan. Bangun pagi, eee, terus, malas banget karena, capek deh, jauh banget nih jalannya gitu. Ada sempat ngeluh-ngeluh sendiri, heeh.
Iya, karena mungkin belum terbiasa ya, kalau sebulan pertama itu belum terbiasa, heeh, oke, terus?
Belum belum, Kak. Jadi, akhirnya memang mau nggak mau kan, hmm, balik lagi karena, pertama kan karena memang support support keluarga nih, apalagi sama, istri support. Udahlah nggak apa-apa kita beresin aja ya sekarang aja nih. Entar kalau misal udah biasa, hilang sendiri itu. Tapi meng
Nah, apa yang, Kakak, tuh untuk, eee, okelah kita tetap aja lanjut lagi gitu. Ada sesuatu nggak yang meyakinkan mungkin, eee, dipaksa istri, ayolah ayolah gitu, atau ada hal lain?
Iya. Eee, enggak ada, cuman ini saja, tapi katanya mau mau bareng anak lama-lama, udah gitu saja. Oh ya ya, udahlah.
Oh, balik lagi ke motivasi awalnya, kenapa melakukan itu ya. Oh, oke oke oke. Nah, boleh dong diberikan, eee, tips-tips praktisnya, eee, gimana sih cara memulai, eee, kebiasaan. Mungkin kalau kayak, Kakak, kan jalan pagi gitu, gimana sih cara memulainya buat orang-orang yang, eee, mungkin buat kalau buat kayak saya gitu yang mungkin belum membiasakan diri untuk hal-hal seperti itu, apa sih yang, eee, harus dilakukan?
<laughs> It itu itu itu ita heeh heeh.

Oke, berarti sekarang tidurnya lebih cepat, biar bisa bangun lebih pagi ya? Nah, untuk kebiasaan jalan paginya nih, biasanya Kakak jalan paginya itu jam berapa sih, dan berapa lama? Apakah langsung yang jauh atau, eee, dulu berangsur-angsur dulu secara perlahan, gimana sih cara Kakak memulainya s dulu itu?
Mmm, bahaya. Oh, kalau m memulainya ini, eee, ngambil waktu yang yang yang singkat aja sih dulu, Kak, maksudnya, kalau full tra transisi kan tuh kan butuh butuh prosesnya ya. Karena kan ketika pertama kali aku juga, aku aku juga nggak maksakan diri sih. Memang kan itu ada bahasanya gini, Kak, apa namanya, kalau bisa sehari itu, 5000 atau 1000 langkah sih itu itu itu kan, heeh. Iya iya. Itu salah satu gate aku untuk jalan kaki, Kak. Jadi aku juga ada patokannya udah, 5, eee, 5000 langkah, 1000 langkah, gitu. Karena kan, banyak banget tuh, eee, penjelasan medisnya, minimal sehari tuh, "nih ini baik nih nih baik nih" gitu oh ya dong. Kenapa mikir-mikir, make sense juga kan, masuk akal juga nih, kalau itu, ya udah, aku terapin. Tapi awal-awalnya aku udah, panternya itu 5 palingan apa, eee, 500, 1000 dulu, 1000 langkah dulu, dari dekat dekat, gitu kan. Menjelang muter biasa. Iya iya.
Iya, benar benar. Ah iya, na it apakah Kakak mengikutin itu atau gimana? Oh, berarti secara perlahan lahan ya, baru akhirnya naik sampai ke apakah sekarang udah rutin tuh di 5000 sampai 10.000 langkah?
Eee, sudah cukup konsisten sih, di situ, Kak, 5000. Kadang tergantung cuaca juga, karena kan saya jalannya di luar ya. Kan jalannya heeh, rutenya kan di jalan, ka kebetulan rumah kan pinggir jalan jadi, ngambil rute itu ru jalan putar, Kak. Pokoknya jalan raya yang bisa muter ke rumah gitu kan, pokoknya gitu ya. Nah, kalau mendung, ya nggak bisa lama-lama. Takutnya, kalo ngambil terlanjur, eee, jarak jauh, entar keburu hujan, gitu kan. Dan itu biasanya mulai jam 6 sih Kak.
Oh iya i Oh, oke. Oh, iya berarti Iya, melihat, eee, cuaca juga berarti ya, tapi keren loh, Kak, bisa sampai 5000 langkah dan itu udah konsisten Kakak lakuin, gitu. Nah, a itu Kakak, eee, melakukannya, apakah benar benar, setiap hari atau, eee, ada hari hari tertentu yang Kakak nggak, eee, melakukan olahraga itu?